والله هو في ناس بتعرف تجذب الناس، يعني في ناس بتجيب هوكات وحاجات كده اللي هو تجذب الناس ب اللي هو شاهد ما أعرفش شاهد قبل في جمل كده تحسّي إن هو غصب عنِك أنتِ هتدخلي تشوفي ده إيه، فالواحد برضه ب غصبٍ عنه بينجذب للحوارات دي بطريقة مستفزة، اللي هو يعني بيعرفوا يضحكوا على الناس بمعنى أصح، فبيحس إنه هو مُغيّب في وقتٍ ما، ومع إنه ممكن يدخل ما يلاقيش أي حاجة، بس في صفح فعلًا بتعرف تجذب الناس بالطريقة دى. في صور بتجيبيها بقى متفبركة أو معمول عليها blur كده تحسّي إنِك عايزة تعرفي برضه ده إيه، ففي حاجات تبقى مستفزة أوي، يعني اللي هو يا جماعة مش كده ما تضحكوش علينا للدرجة دي.
امم، امم. آه. صحيح، صحيح. اهم. امم. آه، آه، آه. بتجذب اهم. آآ، ف أيوه، آه. صحيح آه. <chuckles> آآ، ف فاكرة حاجة من قريّب كده، يعني خبر مثلًا سمعتيه أو شُفتِ ال العنوان بتاعه وشدِّك وم وخ ففتحتي بقى تشوفي ال الخبر عبارة عن إيه؟
والله هو بُصّي، يعني كانت آخر حاجة كانت أيام يعني في الثورة والحاجات دي كانت كنت بقع كتير في الحتّة دي وعرفت إن هو برضه في حاجات ز زاوية التصوير والحاجات دي بتفرِق، يعني حتّى الأخبار ممكن تكون صح هو منزِّل خبر صح وكلّ حاجة بس زاوية التصوير جايبها بطريقة تبيّن إن في حشد كبير مثلًا، هكذا ففي حاجات برضه <tsk> م بابقى وقعت فيها في حتّة اللي هو أنا مش عارفة أصدق إيه، مع إن الموضوع ممكن يكون مهم جدًا ولازم نفهمه وما أعرفش إيه، بس بتبقي بقى اللي هو وقعتِ في حتّة مش مش عارفة <chuckles> مش عارفة أفهم ده إيه.
آه. آه يبقى اهم. إمم. اهم. أيوه صح، أيوه. امم، امم. صحيح، صحيح. آه.

والله هو ده برضه الإعلام ليه دور كبير أوي في الحاجات دي، أنا شايفة إن الإعلام أكتر حد ممكن يوجّه الناس، لإن أكتر حد هتوصل لأكتر فئة من الناس هو كده، وشايفة إن التعليم ليه دور، يعني التعليم ليه دور إن هو يوجّه الناس برضه.
إمم. صحيح. آه. صحيح، صحيح. إمم.
فأتمنى إن التعليم يعني يزيد في الحتّة دي ويوعّي حتّى الأجيال الجديدة بنس بحاجات اللي هي تبقى عارفة تفرَّق بين الأخبار الصح والأخبار الغلط، والإعلام برضه، وشايفة إن في منصّات تكون ليها تبقى عارفة إن إحنا داخلين المنصّة دي أو أيًا كان الpage دي، خلاص هي الpage دي ه هي دي الخبر الموثوق جاي منها.
تمام. إمم. إمم. آه، يعني دي موثوقة فخلاص، آه.
لكن الموضوع سايبينه للناس و والناس هي اللي بتقول، ده مستحيل يبقى صح. د ده صعب.
إمم. مشكلة فعلًا. صحيح. فعلًا مشكلة كبيرة فعلًا. آآ إمم.
أنا فضلت فترة كبيرة حاسّة إن إحنا خلاص داخلين يوم القيامة، <laughs> إن هو خلاص من أخبار الTikTok والحاجات دي، إن خلاص بُكرة يوم القيامة، كلّنا هنموت بُكرة. فدي وبالذات إن هي فعلًا بتبقى وِحشة أوي، يعني في ناس اللي هي تبقى خلاص هُم بي المُنجّمين والناس دي، أخبارهم اللي مش حقيقية تظهر وتتفيرل بطريقة وِحشة أوي، والناس كلّها بتعيِّشهُم في رعب، اللي هو يعني يا جماعة طب يعني سيبوا ال <chuckles> سيبوا اليوم بيومه حتّى، سيبوا الحاجة لربنا شوية، ما فيش بقى.
آه. <chuckles> آه. آه، <chuckles> فعلًا. آه. آه. آه. إمم. صحيح. إمم. س آه، س س سيبينا <chuckles> ما هي صحيح فعلًا. آآ فعلًا ال زي ما بتقولي الحاجات اللي هي اللي كمان بتاعة المُنجّمين دي بتنتشر جدًا، وبيجيبوا يعني تأكيدات عليها من حتت مصادر مختلفة ويقولوا مش عارفة مين سنة كام قالت برضه إن كان في هيحصل كذا، فبيأكّدوا كلام وهو كلّه في الآخر فعلًا كلام مُنجّمين يعني. طب تفتكري آه.
بالضبط، بالضبط. لأ، وما بيجيبوش خبر السنة دي، بيجيبوا خبر السنة الجاية واللي بعدها وعشرين تلاتين هيحصل فيها إيه، اللي هو يا جماعة أنتم <chuckles> للدرجة دي عرفتوا 2030؟ طب استنوا لبُكرة حتّى.
آه. آه. آه، <chuckles> آه، صحيح فعلًا، صحيح فعلًا.
يعني مش منطقي.
هي هي مشكلة فعلًا ويعني آآ يعني ربنا ينجينا فعلًا من القصّة دي يعني.
يا ريت والله الناس تبقى عندها وعي، ده أهم حاجة.
طيب. يا رب، يا رب، إن شاء الله. طيب أنا انبسطت جدًا بالكلام معاكِ وإن شاء الله نتقابل قريب، بإذن الله.
وأنا كمان والله، شكرًا.
شكرًا.